Sì, ehm, allora, durante l'estate diciamo che, uhm, cerco di, uhm, mhmm <smacks lips> no non avendoci, diciamo, lo studio, mhmm, e comunque, ehm, magari anche nei momenti in di vacanza, uhm, cerco comunque di ehm, di fare prima di tutto un po' di mhmm, di mhmm, di pulizia del viso, perché comunque con il sole la pelle un po' si secca e un po' ehm, sì, quindi, mhmm, cerco cioè durante l'estate quasi ogni mattina, uhm, la dedico, diciamo, a mettermi le creme per proteggermi dal sole, per evitare che la pelle, ehm, abbia irritazione, quindi mentre mhmm, e sicuramente sicuramente durante l'estate si esce di più, uhm, si va più in giro e quindi di conseguenza, diciamo, lì non non mi sveglio proprio presto, presto. Ehm, mentre durante l'inverno, ti devo ti dico la verità, uhm, diciamo che, mhmm, sì, mhmm, non non non dedico, mhmm, particolare attenzione magari a, uhm, mettermi creme, esatto, per la la cu
Mm-mh. Ah! Certo. Chiaro, chiaro. Fai bene. Mh, certo. Anche alla pelle, mh-mh. Certo, perché la pelle è anche meno stressata dal sole, comunque, mh-mh.
Esatto, esatto. E poi proprio perché, in generale, si esce di meno, quindi è proprio durante queste stagioni che riesco a avere, diciamo, una routine mattutina più più lenta, più per per me stessa.
Mh-mh.

Mah, uhm, sicuramente, uhm, diciamo che, uhm, ci sono delle volte in cui magari, uhm, non so, con il mio fidanzato ci alziamo e diciamo: "Okay, questa mattina magari andiamo a fare colazione al bar". Quindi sicuramente, soprattutto durante i fine settimana, sicuramente anche perché abbiamo un cane, quindi magari lo portiamo a passeggio e con l'occasione ci fermiamo al bar a prendere un un caffè con un cornetto. Diciamo che però nei giorni, ehm, in cui sono più libera, uhm, mi piace molto prendermi, diciamo, cura di me stessa, quindi cerco anche di portare avanti, uhm, non so, mettendomi facendomi le maschere sia per la pelle, sia per i capelli, perché comunque sia ci tengo anche ai capelli, uhm, quindi mhmm, non so, mi mi meto esatto.
Mh-mh. Mh. Certo. Bene. Ah. Okay. Ti piace il tempo che dedichi proprio alla cura di te stessa. E c'è una cosa in particolare mi hai detto i capelli, ma c'è una cosa in particolare che ti fa sentire proprio più carica? Mi hai parlato di maschere per viso oppure semplicemente anche una doccia più lunga del solito? Ehm, c'è un qualcosa proprio che ti piace fare, ehm, tra tutte queste cose di di cura di sè stessi, diciamo?
Esatto. Mh. Allora, sicuramente una doccia più uhm, più lunga è è l'ideale quando non hai, diciamo, fretta o non hai comunque sia delle scadenze che devi uscire, degli orari insomma. Quindi sì, diciamo che, uhm, s poi, ehm, ti dico la verità, io indipendentemente dalla stagione per me la doccia deve essere calda, quindi in questo momento, adesso che le temperature, diciamo, uhm, l sono un po' più basse, ti devo dire che farmi una doccia un po' più a lungo con l'acqua calda mi mi rilassa mi rilassa molto. Quindi sì, sicuramente la doccia è è mhmm, è un sì esatto, per me, esatto sì.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Momento, per dire un qualcosa che ti ritagli. Certo, okay. Ehm, invece mi hai parlato proprio del fatto che, mhmm, adesso fa più freddo. E, ehm, c'è una differenza nella routine mattutina, mhmm, a seconda delle stagioni? Magari non so, in estate ti piace di più, ehm, stare fuori, stare al sole mentre in inverno ti piace un po' rimetterti, ehm, sotto le coperte, stare, non so cioè cambia qualcosa a seconda del clima?
Sì. Mh.